Ah, você está envolvido, você no no início de relacionamento você gostou, teve a parte legal, não é só coisa ruim, né, mas chegou no nível de falta de respeito. E quando chegou nisso, eu percebi que, assim, não adianta brigar e e voltar e pedir desculpa e fazer as pazes, porque você já passou aquela linha, sabe, do respeito, você já ultrapassou aquilo.
Claro. São muitas muitos machucados, né, que f e é difícil de superar.
É, e e é muito fácil de você voltar a faltar com respeito com aquela pessoa de novo. Naquele momento está tudo bem, um perdoa o outro, beleza, mas daqui a na não sei quantos dias e você tem uma briga de novo, você não não pensa, você não tem papas na língua, né, você vai ter atitudes que vai faltar com respeito porque você já traçou essa linha uma vez. Então aí é a hora que no meu caso pelo menos eu percebi que, assim, ah não dá, é insustentável isso porque o que mais precisa aqui em um relacionamento que é respeito já não tem mais então, é é uma coisa que a gente vai aprendendo também, né, tomar cuidado para os próximos.
Hum. Uhum. Aham. É. Pra mim se hum, se no meu relacionamento começasse a nascer uma f um desrespeito eu ficaria muito, muito preocupada. Porque eu desde desde o começo do meu relacionamento, assim, a gente nunca e eu repito, nunca, nós nunca deferimos xingamentos, eh, um para o outro. E já estamos juntos há 5 anos. E nem de brincadeira, sabe, nem de brincadeirinha, a gente se respeita em um nível, assim, que eu nunca eu nunca esperei eu nunca ex experimentei isso na minha vida ter alguém, né, um homem especialmente um homem, né. Um homem que me respeite, assim, e nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, eu repito nunca.
É, sim, claro. Sim, sim. Isso é importante. Que bom. Aham. Que bom, que ótimo. É. <chuckles> Ai, que bom, fico feliz por isso. Porque é tão gostoso, né, seguir um relacionamento, assim, com isso. Hã.
E eu precisava de alguém, assim, sabe. E eu tamb eu eu já tive relacionamentos muito desrespeitosos, assim, como você você falou, né, que que no seu relacionamento antigo você vocês, ah, se se enfrentavam, eu também era assim, <clicks tongue> ah, e custou aparecer uma pessoa que f foi teve uma criação assim maravilhosa. E era o que eu queria, né, eu acho que o que o ser humano busca em um relacionamento é paz e companhia. Porque eu não quero ter tormento no meu relacionamento, eu não preciso disso.
Hã. Sim. Sim. Uhum. Com certeza, com certeza. E esse relacionamento que você falou que passou por isso, era uma via de mão dupla do desrespeito ou não, partia mais dele?